بالضبط. لأ، بافصلهم وباغطّيهم و والحاجات كمان بتقعد أكتر لو اتشالت في الفريزر. وطبعًا ساعات يعني ما بالجأ إن أنا أ خلاص مش عارفة أنا مش هاكل الأكل ده تاني، بالجأ بقى إن أنا مرّة حصلت، كنت عاملة كشري، آآ وأنا وجوزي بس اللي بناكل في البيت، فخلاص تاني يوم هنزهق بقى، الأكل هيترمي، رُحت مِتّصلة آه، رُحت مِتّصلة باصحابي "أنا عزماكم على الأكل النهاردة، أكلة مصرية جميلة، <laughs> آه، تعالوا." فكل يعني اتبسطوا جدًا طبعًا وكانت أكلة جديدة جدًا بالنسبة لهم. وأنا كمان اتبسطت إن الأكل ما اترماش، ويعني استمتعنا بالزيارة والأكل من غير ما الأكل يترمي. فحاسّة إن ده استخدام كويس للأكل، بَدَل ما يروح الزبالة طبعًا.
إمم. آه. اتبقّت كمّية برضه. آه، أوعى بقى، فكرة حلوة، أوعى، تعالوا بقى، كلوا يالّا. <laughs> آه طب كويس، أيوة طبعًا دي حاجة كويسة، ما ما اترماش. طيّب قولي لي بقى يعني، أنتِ بتحبي تبتكري كده في الأكل دايمًا؟ وهل بقى الابتكار ده بيأدّي إن ساعات كده الأكلة تبوظ منِّك وتقومي رمياها والّا بتطلع حلوة؟
آه. بُص، هو معظم الوقت ب م ما بتبوظش يعني، بس بتحصل طبعًا، بتحصل إنه أكل مثلًا أ أ يعني اتش اتشغلت مع
طَق إختراع في دماغِك كده عايزة تعمليه وأول مرةّ تعمليه.
آه، باظ شوية أو أو آمم، أو مثلًا اتشغلت مع بنتي فالأكل مثلًا اتلسع أو اتحرق أو كده، بع بيبقى باظ طبعًا، يعني جوزي برضه ما بيحبش حاجات م محروقة أوي. ف
إمم. هنا م هنا ما فيش مَفَر بقي.
آه. ما فيش مَفَر طبعًا هنعمل إيه؟ يعني لو الأكل اتحرق بالذات خلاص ما فيش مَفَر باضطر إن أنا أرميه. بس يعني معظم الوقت بالاقي له طريقة، يعني مثلًا عندي واحدة صاحبتي بتحب دايمًا إن هي تاخد آآ بواقي الأكل بتاعي بالذات لو أكل كان فيه عضم أو حاجات من دي، وبتدّيه لل تدّيه لل آآ، كلبة بتاعتها. آآ، آه، فباحس إنه ده يعني هي بتوفّر طبعًا إن هي تروح تشتري أكل مخصوص للكلبة وأنا ما بح يعني بيبقى ما قعّدتش الأكل عندي وأنا خلاص متأكدة إن أنا مش هاكله مثلًا.
آه. بتودّيها فين بقى؟ آه فكرة حلوة برضه.